อืม
ผมก็ว่าอยากลองไปไอ้นี่เหมือนกันนะ พอคิด คิดแบบว่า ไปใช้ชีวิต ผมก็มองว่าผมอยากไปไอ้นี่อยู่ อ่า ที่เวียดนาม เขาจะมี จะมีถ้ำ ถ้ำที่มันเป็นแบบ
ค่ะ อืม
เขาเรียกว่าไงดี มันจะเป็นถ้ำที่แบบว่า มันเป็นแบบ เหมือนแบบ เป็นอีกแบบ เขาเรียกว่าเป็นอีกโลกเลยอะครับ
ข้างในถ้ำมันมีอะไรคะ นอกจากหินที่ว่ามันดูเหมือนอีกโลกหนึ่ง?
คือ คือไอ้ช่วงแรกจะเป็นหิน แต่ว่าพอเดินเข้าไปอีกนิดหนึ่ง มันจะกลายเป็นป่าเลยครับ เป็นป่าในถ้ำ มีเมฆ มีอะไร ก็คือเหมือนแบบ ใช่
อือฮึ อืม ป่าในถ้ำ ฮะ! มีเมฆในถ้ำ
ใช่ คือมันเหมือน มันเหมือนแบบ มันเหมือนอยู่ อยู่ในอีกโลกหนึ่งเลยครับ ใช่ครับ ใช่ ๆ ที่เวียดนามไง ผม ผม ผมเห็น ผมก็ โอ้โฮ! คือมันแบบมหัศจรรย์น่ะ มัน มันดูน่า น่าไปอยู่ ใช่ แต่น่า น่าจะต้องไปแบบช่วงแบบ อายุกำลังแบบไอ้นี่ ไม่แก่ด้วย เพราะว่า ผมว่า แอดเวนเชอร์ ใช่ ๆ
อา แสดงว่ามันใหญ่มาก อะฮะ อืม อือฮึ อือฮึ ต้องเดินเยอะเหรอคะ? เดินทางเข้า อืม
ต้องเดินเยอะนิดหนึ่ง เพราะว่ามัน มันค่อนข้างใหญ่แล้วก็กว้าง
อือฮึ อืม
อา แต่สวยมาก
น่าสนใจค่ะ ก็คือเรามองเหมือนกันในประเด็นที่ว่า ใช้ชีวิตได้คุ้ม <laughs> ไม่ต้องโฟกัสเรื่องเงิน ไม่ต้องเก็บค่ะ ใช้ไปเลย <chuckles>
อือ ๆ ๆ <laughs> ต้อง ต้องโฟกัสก่อนครับ โฟกัสมาใช้ หา หามาก่อน ใช่ ๆ ต้องหามาก่อนน่ะ แต่ว่าไม่ต้อง ยังไม่ต้องเก็บ ขนาดนั้น ต้องเรียกว่าขนาดนั้นดีกว่า <chuckles>
อ้อ โอเค แต่ไม่มีให้ใช้ อา โอเค อือฮึ อา ไม่ต้องไปเครียดเรื่องเก็บเงินมากแบบ ไม่ต้องตั้งรกราก อะไรขนาดนั้น แบบพยายามทำให้ดีที่สุดแล้วก็ใช้ชีวิตมากกว่า ตอนนี้รู้สึกว่า มีอะไรที่เรารู้ ปัจจุบันและตอนนั้นเราไม่รู้ ที่เราอยากให้ตัวเองรู้ไหมคะ?
ใช่ ๆ อือ ๆ อือ ใช่

สเปนหนึ่ง แล้วก็จีนอีก ใช่ คือ
อืม สเปนกับจีน อือฮึ
คือเพราะว่าคนใช้เยอะมาก ๆ เลย มัน มันทำให้เรารู้สึกว่า ถ้าเกิดเรา เราได้ แบบเนี้ย เราทำอะไรก็ได้เยอะนะ เราสามารถสื่อสารกับคนนู้นคนนี้ได้ อย่างนู้นอย่างนี้ได้ คือมัน มันได้เยอะ แล้วผมมองว่ามันเป็นโอกาส ใช่
ค่ะ อะฮะ ใช่ ในเชิงชีวิต แล้วก็ใน ในเชิงธุรกิจด้วย แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือไม่อาหรับก็รัสเซีย ก็เป็นภาษาหลัก ๆ เหมือนกันที่ เหมือนประเทศไทย ที่ จริงเนี่ยตอน ตอนมหาลัยเนี่ย ก็คือสนใจอยากเรียนรัสเซียเหมือนกัน เพราะว่าบ้านอยู่ภูเก็ต ใช่ไหมคะ แล้วรัสเซียเยอะ ก็คิดว่าถ้าเราพูดภาษารัสเซียได้เนี่ยมันก็จะหางานได้ แต่ว่าพอไปแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบทัศนคติของครู เท่าไร ก็เลยพอเข้า คลาส เรียนแล้วแบบคุณครูค่อนข้างแบบแปลก ๆ อะไรอย่างงี้ แบบ ม เหมือนทัศนคติของเขาเราไม่ถูกกัน เราก็เลยเลิกเรียนไป ครูชาวรัสเซียค่ะ เป็นผู้หญิงอายุ ใช่ เรารู้สึกว่า แอตติจูด เขาแบบ เรา เราไม่โอเค เราไม่ชอบ เราก็เลยเลิกเรียนไปเลย แต่ว่าทุกวันนี้ก็คือพยายามที่ว่าจะเรียนด้วยตัวเองอยู่เหมือนกัน แต่ก็มันก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าไร ใช่ไหมคะ ถ้าเรียนด้วยตัวเอง ยกเว้นว่าเหมือนถ้าได้ใช้แบบ แบบเป็นชีวิตประจำวันจริง ๆ ได้เรียนจริงจัง มันก็จะดีกว่า อือฮึ
ใช่ อืม อือฮึ ครับ อา อะฮะ อือฮึ อือฮึ อ๋อ เป็น เป็นครูไทย หรือว่าเป็น เป็น เนทิฟ ครับ? อ๋อ เป็น เนทิฟ เลยใช่ไหม? อือ อือฮึ อือฮึ อา อา ใช่ ๆ ๆ ใช่ ๆ ใช่ เพราะว่าผม ผมเองก็เป็นอย่างงั้นเหมือนกัน คือผมลง ลงคอร์สที่ อ่า ลงคอร์สภาษาสเปนที่ มหาลัยสักแห่ง ผมลืมชื่อแล้ว ผมลง ผมเรียนมันไปสอง คลาส มั้ง ขี้เกียจแล้ว <chuckles> มันเป็น คลาส
อือฮึ ค่ะ อืม อา นั่นขี้เกียจด้วยตัวเราเอง ไม่ใช่คุณครู <laughs> อยู่ที่เรา อันนั้นอยู่ที่เรา
ใช่ ใช่ มันเป็น มันเป็น ค มันเป็น คลาส ฟรีไงครับ มันเป็น คลาส ฟรี แล้วมันแบบ มัน มันก็รู้สึกว่ามัน แรงจูงใจมัน อยู่ดี ๆ มันหายไป อย่างเงี้ย ใช่ ๆ ๆ
อะฮะ เข้าก็ได้ ไม่ ล เข้าก็ได้ อืม ค่ะ แต่ว่าของส่วนตัวเนี่ย ถ้าเกิดว่า 10 ปีที่แล้ว ปีนี้ 10 ปีที่แล้วก็จะเป็น ม โอเค แล้วตอนนั้นก็จะเป็นมหาลัยเหมือนกันค่ะ อืม มหาลัย
อือฮึ อือฮึ อ๋อ
ใกล้จบแล้ว มหาลัย แล้วก็ถามว่าจะบอกอะไรกับตัวเอง ก็คือ ชิล ๆ ค่ะ เพราะว่าไม่เห็นต้องเครียดอะไรเลย เดี๋ยวมันก็มีทางออกของมันไปเอง <laughs>
อะฮะ ครับ อืม <chuckles>
ก็แค่รับ เพราะว่าเหมือนก่อน เอาจริง ๆ ก็ไม่เคยเครียดนะ จะบอกอะไร เดี๋ยว เดี๋ยวนะ ถ้าไม่ใช่เรื่องนั้น อาจจะบอกว่า "ให้ใช้ชีวิตให้เต็มที่กว่านี้" เพราะว่าเหมือน คิดว่าตอนที่เราเพิ่งเริ่มเรียนจบเนี่ยอาจจะกังวลในเรื่องของแบบเซฟตังค์ ใช่ อะไรอย่างงี้ แต่ว่าพอใช้ชีวิตไปจริง ๆ เนี่ย ก็รู้สึกว่ามันมีทางออก ก็คือเหมือนกับ เดี๋ยวงานใหม่ที่เราได้เนี่ยมันก็คือจะรายได้เพิ่มขึ้นเอง ก็คือแบบให้ใช้ชีวิตเป็นเต็มที่เลย แทนที่ว่าแบบจะมัวเก็บหอม <chuckles> จริง ๆ มันก็ไม่ใช่ข้อแย่ แต่ว่าอยากจะใช้ชีวิตให้มันคุ้มค่ามากกว่านี้กับเวลา เพราะว่า เราอายุ 20 ถึง 30 อะไรประมาณเนี้ยอะค่ะ มันแบบเป็นช่วงเวลาที่เราควรจะมีความสุข have have Fun มากกว่าที่ว่าจะต้องไปเครียดอะไรมากมาย
ครับ อือฮึ อา อือฮึ ค่าใช้จ่ายไหม อา เข้าใจเลยอันนี้ อือฮึ อือฮึ อือ ๆ ๆ ใช่ ๆ อือ ๆ อือ ฮึ ใช่ครับ ใช่ อือ ๆ

10 ปีที่แล้ว ก็น่าจะเป็น ม.ปลายนะ น่าจะเป็นประมาณ ม.ปลาย ใช่ ๆ
อือฮึ ม.ปลาย อืม แล้วถ้าเกิดว่า เหมือนกับเราย้อนเวลากลับไปได้เนี่ย เราอยากจะ เหมือน วันนี้เนี่ย คิดว่าเรื่องอะไรที่ว่า ชัดเจนเลย ที่ว่า 10 ปีที่แล้วเนี่ย เรายังคิดไม่ได้ แต่ตอนนี้เราคิดได้ คือเรื่องอะไร ที่เราอยากจะบอกกับตัวเอง หรือสอนตัวเองบ้างคะ?
อือฮึ อือฮึ อือ ๆ ๆ อา โอ้โฮ! ค เอาจริง ๆ ก็
อือฮึ
ก็มีเยอะอยู่เหมือนกันนะ
ค่ะ เอาที่ ที่แบบ ที่ชัดเจนที่สุด ที่อยาก ค่ะ ที่สุดเลย ที่สุด ๆ
อย่างแรก ใช่ไหม ชัดเจนที่สุดเหรอ ถ้าชัดเจน ชัดเจนที่สุด ก็คือ ะอยากจะ เรียนภาษาอื่น ภาษาที่ 3 ตั้งแต่ ตั้งแต่ ตั้งแต่ช่วงแบบนั้นเลย ตั้งแต่แบบ ม.ต้น ม.ปลาย อะไรอย่างงี้เลย ใช่
อือ อยาก เป็นภาษาอะไรคะ ภาษาที่ 3 ถ้าเลือกได้?
อา ตอนแรกอยากได้ญี่ปุ่น ใช่ แต่หลัง ๆ มาเริ่มอยากได้จีนด้วย ใช่
อือฮึ จีนสำคัญเหมือนกัน เพราะว่าจีนเข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยเยอะมาก แล้วข้อเสียก็คือบุคลากรคนจีน ก็เรียนไทยเยอะ ด้วยเหมือนกัน เขาก็อาจจะไปแย่งงานเราได้ แล้วก็ ค่ะ ถ้าฝั่งเรามีด้วย ก็จะดีเหมือนกัน ค่ะ
ใช่ครับ ใช่ ๆ อือฮึ ใช่ ใช่ ๆ ใช่ มัน ผมเลยไอ้นี่ไง ผมเลยอยาก คือตอนแรกที่มันเป็นญี่ปุ่น เพราะว่าเรา เราชอบในพวก pop culture พวกอะไรอย่างงี้อะเนาะ ว่ามันเป็นที่ที่น่าไป อะไรอย่างเงี้ย ใช่ แต่พอ อืม
อือฮึ ค่ะ ญี่ปุ่นเงินดีด้วย เงินดีมาก ๆ เวลาพูดญี่ปุ่นได้ ค่ะ
อา แต่ช่วง ช่วงนี้ก็ไอ้นี่ไง ช่วงนี้ค่าเงินลง ญี่ปุ่น ก็
อือฮึ อา อ๋อ มิน่าล่ะคนไทยไปเยอะ <chuckles> คนไทยชอบไป
ใช่ ลำบากอยู่ครับช่วงนี้ ญี่ปุ่นเนาะ ตอนนี้ถ้าจะไปก็รีบไป <laughs> ใช่ แต่พอเราโตมาเนาะ เราเห็นสังคม เห็นธุรกิจ เห็นอะไรต่าง ๆ อะมากขึ้นอะ เรารู้เลยว่า
อ๋อ ค่ะ อืม ค่ะ

น่าจะมี โอ้โฮ ผมว่าน่าจะมีแค่อย่างเดียวเลย ก็คือ อ่า สอบ GAT-PAT แล้ว แล้วตกรถ ก็เลยต้องขี่มอไซค์ข้ามจังหวัดไป <chuckles> ผม โพะ ใช่ ๆ ตกรถครับ ตกรถ ก็คือไปไม่ทัน เพื่อน อย่างเงี้ย ใช่ครับ อ่า ไป ไปรถ ไปรถเพื่อนไม่ทันน่ะครับ คือก็จะนัด ใช่ ๆ คือเขานัดเราเอารถ เป็น รถยนต์ไป อย่างเงี้ย แต่ว่าเราไปไม่ทัน เราก็เลยต้อง
อือฮึ อืม ตกรถเหรอคะ? ตกอะไรนะคะ? อ๋อ รถไรอะคะ? รถ อา โอเค ก็เลยต้องขับไปเอง อืม GAT-PATเราต้องไปสอบจังหวัดอื่นเหรอคะ?
ใช่ครับ ใช่ อ ของผมเนี่ย ไปสอบ ระยองอะครับ ต้อง ขับไปไกลอยู่ครับ ขี่มอไซค์ไป บิดไปไกลอยู่ ใช่ แล้ว ม โอ้โฮ ร ทันครับ แต่ร้อนมาก เหนื่อยมากครับ สงสารรถด้วย <laughs>
อ๋อ อือฮึ อืม แต่ก็ทันใช่ไหมคะ? อา ทัน อา ใช่ เข้าใจ เพราะว่าเคย เอ่อ
อือฮึ
อืม เคยขับมอเตอร์ไซค์ระยะไกลเหมือนกัน ก็เป็นอะไรที่ ที่ไม่สนุก คิด ว่ามอเตอร์ไซค์ควรจะเป็นอะไรที่มันระยะใกล้มากกว่า ยกเว้นว่า ถ้าเกิดว่าเตรียมชุดพร้อม รถพร้อม หรือว่าหมวกกันน็อกพร้อม อะไร ก็อาจจะเป็น บางคนเขาก็ชอบสไตล์นั้น
ใช่ ๆ โอ๊ย มัน อา อา ใช่ ใช่ครับ ใช่ ถ้าเป็นแบบพวกแบบแรง แรงบิดสูง ๆ หน่อยอะเนาะ ผมว่า อ ก็โอเคแหละ <chuckles> ใช่
อืม ค่ะ ใช่ แต่ถ้ามันช้า ๆ ก็แบบบิดจนเมื่อยมือด้วย แล้วก็แดดด้วย มันก็ไม่ ไม่สนุกเท่าไร ค่ะ
ใช่ ๆ แดดมันแรง อะไรอย่างเงี้ย โถ่ แล้วผม แล้วใส่ชุดนักเรียนน่ะ ประเด็นน่ะ <chuckles> เหงื่อซก
ไม่มีแจ็กเกต ไม่มีอะไร อ๋อ แต่อย่างน้อย ก็ ข้อดีก็คือยังมีช่องทางให้ไปได้อยู่ <chuckles> ก็คือยังมีมอเตอร์ไซค์ให้ไปได้
ใช่ ๆ มันก็จะเป็นแบบนั้นไป <chuckles> อ ใช่ ๆ โอ้โฮ ถ้า ถ้าเกิดไม่มีก็ลำบากเลย ครับ <chuckles>
อะฮะ ใช่ ไม่รู้จะไปยังไง ค่ะ แต่ถ้าพูดถึง ตอน ม.ปลาย เนี่ย คิดว่าสิ่งที่ท้าทายที่สุด ก็คือน่าจะเป็นตอนที่ไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศ แล้วก่อนที่เราจะไปเนี่ย เรามองว่าแบบมันต้องสนุกแน่ ๆ เลย แต่ว่าพอความเป็นจริง เวลาเราไปเนี่ยมันเป็นเหมือนอะไรที่ยากที่สุด เพราะว่าเหมือนตอนที่เราอยู่ไทย ก่อนหน้านั้นเนี่ย เหมือน อยู่กับพ่อกับแม่ ใช่ไหมคะ เขาตามใจเรา เราจะยังไงก็ได้ แต่พอไปอยู่บ้านคนอื่นเนี่ย เขาไม่ได้ตามใจ เราขนาดนั้น แล้วก็เหมือนกับเป็นการปรับตัวที่ยากมาก เพราะว่าเขาค่อนข้างกฎเกณฑ์เยอะในบ้านหลังนั้น แล้วเราก็คือเหมือนต้อง ปรับตัวเยอะ แล้วก็ไม่ค่อยมีความสุขเท่าไร แล้วก็ เอ่อ
อือฮึ อือฮึ โอ้ อะฮะ อือฮึ ครับ อะฮะ อืม อ๋อ อือฮึ อา อือฮึ
ก็เหมือนกัน หรือว่า อาการนี้อาจจะ อาก ก อาจจะแก้ไม่ได้เหมือนกัน ก็คือ รู้สึกว่า อยากจะให้ชี ใช้ชีวิตมากกว่านี้ ก็คือเหมือนตอนที่อยู่เมืองนอก อย่างเงี้ย ก็คือแบบตอนที่ไปอยู่จริง ๆ ก็แบบไม่ค่อยได้เที่ยวอะไรขนาดนั้น
อือฮึ ค่ะ อา ครับ อา อ๋อ อยู่กับบ้าน Host ใช่ไหม? ก็จะค่อนข้าง strict หน่อย อะฮะ
ใช่ ค่อนข้าง แต่ว่าที่จริงถ้าเราจะออกไป เขาก็ให้ไปนั่นแหละ แต่เราเป็นคนไม่ค่อยแบบชอบออกไปไหน อืม ก็คงคิดว่า คงไม่ได้ คงแก้ไขไม่ได้ แล้ว <chuckles> แล้วทุกวันนี้ก็ยังรู้สึกอย่างงี้อยู่ รู้สึกว่าพอย้ายไปที่ไหนก็แบบไม่ค่อยออกไปไหนเพียงพอ อย่างเงี้ยค่ะ ค่ะ อืม ถ้าอยากจะสอนตัวเอง "ทุกวันนี้เดง ก็อาจจะหากิจกรรมทำเยอะ ๆ นะ จะได้แบบ ชีวิต มีอะไร หลากหลายกว่านี้" ค่ะ
อ๋อ <chuckles> อือฮึ อ๋อ ครับ อ้อ เหรอครับ? อะ ครับ <chuckles>